والله حلوة أوي برضه، الأفكار ديّة ساعات ممكن برضه تحكُم الناس شوية في ح في بعض الأشياء. وبرضه زي ما أنتَ بتقول، موضوع الأرقام دوّة بيفرِّق كتير جدًا، لإن في نوعية كتيرة أوي من الناس كانت بتفتكِر موضوع الشغل من البيت دوّة، خلاص إن هو براحته ويقضِّي وقته ب عادي ما فيش مشكلة. هل كان عندك الفِكر ده في الأول خالص، قبل ما تاخُد القرار، أو قبل ما تعرَف إن أنتَ هتشتغَل عن بُعد في البيت؟ مثلًا كان عندك الفكرة إن هو لأ ده أنا هاقعُد براحتي ومع نفسي، وممكن أسيبك الجهاز وانزَل وآجي تاني وبتاع؟ هل جالك ال الشعور ده قبل كده والّا لأ في البداية خالص؟
أ أ ممكن آه، في الأول عشان ما كانش عندنا الثقافة دي، فكنّا متخيِّلين بقى اللي هو أنا هاسيب الlaptop مثلًا وزي ما بتقول بقى، هادخُل مثلًا آآ، هانزِل أ مشوار وآجي ومش عارف والكلام، بس الكلام ده طبعًا مش صحيح. آآ، لإن زي ما باقول لك يعني، في الأوَّل وفي الآخِر برضه، غير الأرقام الواحد بيحكُمه ضميره، يعني إن أنتَ برضه ال ال الشغل ده الواحد هياخُد عليه أجر، فإحنا زي ما بنقول كده عايزين نحلَّل للقرشين اللي بناخُدهُم يعني، فمش هينفَع إن الواحد آه، يعني نرُوح بقى ونيجي ونلعَب ونسيب الحاجة ال مش عارف إيه. ولأ مش هيلعَب، وبعدين مع الحاجات اللي باقول لك عليها دي، تخيَّل مرَّة واحدة مثلًا أنتَ قُمت تعمَل كوباية شاي، ومرَّة واحدة مديرك دخَل عليك المكتب التخيلي اللي جوّا البرنامج ده عشان نفتَح ال آه، نفتَح الكاميرا، وما فيش حد قُدَّام الكاميرا، أنتَ فين؟ أنا قُمت أعمَل شاي. آه الشاي ما تعالَ بقى، أنا ها هاعمَل لك أنا الشاي، هاوريك بقى ف آه.
آه. آه، صح. إمم. عندك حق. إمم. أيوه، ما هي دي بقى. آه، <chuckles> المواقف الصغيّرة دي. آه. هي المواقف دي صحيح اللي ممكن تحكُم الناس أوي في حتّة الشغل عن بُعد. طب أنتَ شايِف مثلًا أنتَ اشتغَلت قبل كده بقى غير عن بُعد، أو اشتغَلت في مك في مقَر شغل ورُحت م ركِبت مواصلات ورُحت وجيت قبل كده؟
جدًا.